Alors comment tu poses tes des limites numériques dans ta vie perso, concrètement?
Heu, généralement pour poser les limites avec, heu, on va dire avec tout ce qui va être réseaux sociaux et ma vie privée, généralement ce que je fais, c'est tout simplement que j'essaie de garder le moins de personnes, en fait, heu, sur mes réseaux sociaux. J'essaie de vraiment de mettre seulement des personnes que je connais bien, pas forcément des connaissances ou juste des potes comme ça. Que ce soit vraiment des personnes que je connais depuis quelques années au mon. C'est vrai que temps en temps, il peut y avoir une nouvelle personne et je me sens en fait, heu, de l'ajouter tout simplement pour lui parler, pouvoir sortir avec elle ou quelque chose dans le genre. Mais, généralement, je vais quand même essayer de laisser un cercle assez restreint, on va dire. Je sais que, par exemple, sur Instagram, je dois pas être, heu, avec beaucoup de personnes, on va dire, heu, en lien. J'ai vraiment limité un peu pour laisser simplement mes amis de longue date et les personnes en qui, heu, j'ai relativement confiance.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, dans ou donc, concrètement, heu, tu laisses, heu, ton cercle proche dans tout ce qui est réseaux sociaux, comme Instagram tu comme tu as pu le citer et du coup ça, ça te permet du coup d'avoir une limite et de pas avoir disons, heu, des connaissances ou des inconnus qui qui t'abordent du coup, heu, via ce ce côté numérique, quoi?
Oui, totalement! Je pense que notamment par exemple avec le travail, cet été, heu, j dans l'un de mes anciens travail j'étais, heu, tout simplement en train de, on va dire faire des factures, et cetera. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui étaient relativement de mon âge plus ou moins, qui par exemple demandaient, heu, mon Instagram. Généralement, j'ai pour la plupart du temps refusé, sauf pour une personne avec qui je m'entendais vraiment bien, avec qui temps en temps on se voyait même en dehors du boulot, parce que c'est vraiment quelqu'un de sympa et avec qui je rigolais bien. Mais, généralement vraiment je je leur disais tout simplement que j'avais pas Instagram. Ils comprenaient directement, en fait, ce que j'avais tout simplement pas envie, en fait, leur parler ou tout simplement pas envie de les avoir dessus et c'était tout. J'avais pas besoin forcément, de plus de me justifier que ça. Plus, il y avait un peu le cadre du travail. Donc vraiment, ils essayaient de pas trop rentrer, on va dire, trop profondément. C'est vrai que je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui ont dû sentir un peu blessés, un peu vexés mais bon, heu, j j je m'en fichais un petit peu puis c façon, c'est ma vie privée, je fais un peu ce que je veux, quoi.
Mmh. Mouais. Mouais. Mmh mh. Mouais. Mouais. Mouais, ouais. Ouais, donc, tu as tu arrives à séparer, heu, ta ta vie professionnelle et personnelle, quoi, et ça, pour le coup heu, peu importe <chuckles> qui il y a en face, quoi. À part si tu l'aimes bien, heu, tu t'en fiches un petit peu, quoi, ce qui est normal, je je pense.
Oui, totalement. Je pense que séparer sa vie, heu, professionnelle, de la vie qu'on peut avoir avec des personnes qu'on nous impose. Je sais pas, heu, je pense notamment, par exemple, à la fac. Il y a des personnes où avec qui je m'entends peut-être pas forcément ultra bien. C'est peut-être pas, des forcément des personnes que je considère comme des amis, c'est plus des personnes que j'ai je les considère un peu juste comme des camarades. Et du coup, ces personnes-là, pour le coup, vraiment, je je m'en tiens à ce qui peut y avoir. Par exemple, s'il y a des travaux de groupe ou quoi, je vais juste m'en tenir à faire les travaux de groupe avec eux, mais je vais pas forcément les ajouter sur toutes les plateformes. Généralement, je vais leur demander leur numéro de téléphone, parce que forcément, j'ai quand même besoin d'un support pour pouvoir leur parler. Et tout simplement, heu, les groupes WhatsApp, c'est vraiment ce qui, on va dire, heu, protège un peu ma vie privée, dans le sens où ils ont ils m'ont sur WhatsApp. De toute façon, ils m'ont ils ont mon numéro de téléphone, mais ils ont pas plus. Par exemple, heu, sur Instagram, j'ai envie de partager, heu, je sais pas, une photo de moi dans un voyage, quelque chose que je trouve intéressant, ou tout simplement une petite blague. Je peux le faire et au moins, ça il y aura pas de personne derrière pour, un peu, on va dire, heu, alimenter des ragots ou, tout simplement, heu, commenter un peu ce que je fais moi.
Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais ouais. Tu limites la chose, quoi, d'accord. Et heu, finalement, parce que là, pour le coup, on a parlé du côté, heu, social, en fait, finalement, on a parlé du côté où où tu interagis avec des personnes ou non. Heu, pour le côté numérique, tout simplement, donc, heu, que ce soit, heu, avec les écrans ou que ce soit avec, heu, les informations. Parce que, de nos jours, on pullule d'informations, hein, avec internet. Comment tu fais en sorte pour, heu, limiter ça et te pas ne pas te laisser submerger par, heu, un surplus d'informations, heu, et ou d' ou d'écran notamment?
Heu, généralement, pour ce qui est du surplus d'écran, je me débrouille plutôt bien. Tout simplement parce qu'il y a quelques mois de ça, je me suis imposé, on va dire, une limite sur les écrans, sur mon téléphone directement. Sur, heu, en tout cas, Instagram et sur certains jeux que je pouvais avoir sur mon téléphone. Je me suis tout simplement installé une limite. J'ai fait en sorte de pas pouvoir y jouer, heu, quand je voulais, et comme je le voulais, parce que, généralement, c'est vrai que c'était ça avait commencé à devenir un peu une habitude. C'est dès que j'avais rien à faire, dès que je m'ennuyais, dès que j'avais fini quelque chose, je rentrais directement dans le téléphone et, du coup, bah, j'étais pas productif, je faisais rien d'intéressant, quoi. Par contre, c'est vrai que, par exemple, pour tout ce qui va être un peu, heu, protection et cetera, je pense que, pour l'instant, je suis assez bien placé, dans le sens où il y a pas énormément de personnes qui peuvent accéder à ce que je fais, moi. Je pense, par exemple, notamment aux arnaqueurs qui peuvent avoir en ligne. Je pense que je suis relativement, heu, protégé. Je pense notamment, par exemple, aux brouteurs, même si c'est pas forcément quelque chose qui parle à ma génération à moi. C'est plutôt quelque chose qui, on va dire, heu, parle un peu plus aux anciens, dans le sens où c'est plutôt eux qui vont être exposés à ce genre de problème. C'est vrai qu'eux, ils ont peut-être pas ce cette connaissance, cette prévention, un peu, ou des différents supports qu'il peut y avoir et des différents dangers qui peuvent en découdre. C'est vrai que, heu, c'est c'est un peu compliqué pour eux, je pense, heu, d'appréhender, heu, autant de nouvelles choses en si peu de temps. Je pense que la technologie est quand même énormément évoluée, en un laps de temps qui est vraiment ridicule, mais je pense qu'il peut y avoir quand même 2-3 solutions de temps en temps. Par exemple, les enfants qui peuvent leur expliquer que ça, c'est pas bien, que ça, c'est pas vrai et cetera.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, forcément. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mouais. Ouais. D'accord et toi pour le coup, heu, personnellement tu arrives à dire: «Bah, là, heu, là, je respecte mes limites. Par exemple je me suis fixé 1 heure, heu, d'Instagram disons, 1/2 heure disons» et tu arrives à respecter et disons cette, heu, cette limite et pas dépasser, heu, notamment ça? Et réussir à contenir en fait cette, heu, pseudo addiction pour cette personne qure concrètement?
Oui oui, OK. Oui oui totalement, hein. Bah, on je pense qu'on peut vraiment qualifier ça d'addiction, je pense que vraiment notre cerveau il développe toute une habitude lorsqu'on utilise les réseaux et cetera. Je pense que c'est vraiment quelque chose, heu, qui qui peut vraiment être qualifié d'une addiction. Je pense que ç ça tient pas forcément par exemple, heu, de la drogue dure, mais c'est un peu un entre-deux, par exemple entre ce qui peut être considéré comme de la drogue et simplement ce qui peut être considéré par exemple comme une série. Je pense que lorsqu'on a une série et qu'on a vraiment envie de la regarder, on n'est pas forcément addict à la série. Simplement qu'on a vraiment envie de la voir et cetera et que ça nous procure un sentiment de plaisir. On n'est pas forcément addict et pas une fois qu'on aura terminé la série, peut-être on en regardera encore une fois et c'est tout. On va pas, heu, quotidiennement la re-regarder en continu. Mais c'est pas non plus du du crade, on va dire, heu, par exemple de l'alcool ou des choses comme ça. Je pense en tout cas que c'est ça. Mais forcément, c'est vrai que pour ce qui est de limiter, je me débrouille plutôt bien. Parce que forcément, le fait d'avoir une limite sur certaines applications où je vais assez souvent, ça m'impose vraiment, heu, on va dire de respecter et vu que je peux pas la changer. C'est vraiment ça qui, on va dire, m'aide et qui me limite forcément
Ouais. Mmh mh. Mouais. Mouais. Moui. Mouais. D'accord.
pour ne pas dépasser quoi.
Mouais et tout ce qui est niveau, heu, disons, notifications. Par exemple, ben, j'imagine que tu as un téléphone, comme beaucoup de personnes. Comment tu fais en sorte pour, heu, pour, heu, justement ne pas te faire surcharger d'informations via les notifications, que ce soit par des jeux mobiles, des jeux tout court, des des réseaux sociaux, Google, heu, des des journaux. Comment tu fais pour limiter ça en fait?
Heu, généralement, heu, j'ai pas vraiment beaucoup de notifications, heu, très liées à tout ce qui va être réseaux sociaux et cetera. J'ai eu un petit problème, heu, sur Instagram qui maintenant dure depuis des années malheureusement, c'est que je n'ai plus aucune notification. C'est à dire que quelqu'un peut m'appeler, ça, je vais pas recevoir, quelqu'un peut m'envoyer un message, je vais pas recevoir. Donc vraiment de ce côté-là, en tout cas réseaux sociaux, vu que c'est le seul, heu, réseau que moi j'utilise personnellement, il c c'est vraiment, ça m'encombre pas du tout. Pour le coup, j'ai oui forcément. Moi, je pense que le fait que le bug il soit là et qu'il soit toujours pas résolu, pour moi en tout cas, moi ça me profite. C'est, heu, vraiment quelque chose je pense qui m'empêche un peu de d'y retourner mécaniquement et tout simplement de pas être productif. Par contre, c'est vrai que, par exemple, pour certains jeux, je peux parfois recevoir des notifications, mais c'est pas non plus des choses qui, heu, on va dire, m'attire à jouer plus ou quelque chose dans le genre. Généralement, c'est ça me donne des notifications, je les vois, je les enlève et puis voilà, c'est tout quoi.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. C'est un mal pour un bien quoi. Mmh mh. Ouais. Ouais. D'accord et je rebondis un peu là-dessus. Tu parlais notamment, heu, de de du côté un peu, heu, jeux vidéos. Comment tu fais pour, hem, par exemple, pour faire en sorte d'imposer ta ta limite numérique et disons, je sais pas, heu, faire en sorte que que des personnes, du coup, qui voudraient je sais pas, faire une session avec toi, bah, ne se sentent pas, heu, vexées? Tu l'as vite fait abordé dans le côté professionnel mais en global, comment tu fais pour, heu, faire en sorte que notamment ils ils comprennent cette limite-là et qu'ils qu'ils ne soient pas vexés, ils ne soient pas victimes d'une d'une pseudo, heu, qu qui ne soient pas susceptibles vis-à-vis de ça, quoi?
Bah, généralement ç ça dépend. Par exemple, moi quand je vais, par exemple, jouer à l'ordinateur, c'est vrai que je vais, quand même, me faire des sessions un peu plus coriaces. Je vais rester quand même 2-3 heures à y jouer. C'est vrai que le soir, c'est quelque chose qui moi me détend, de jouer avec mes amis et cetera. Mais c'est vrai que j je parfois en fait, c'est juste, plus ça va les énerver sur le moment et puis après ils vont s'en ficher, ils vont continuer ce qu'ils ont à faire et puis voilà. C'est vrai que, temps en temps, heu, ils sont un peu, heu, on va dire, saoulés par le fait que moi je fais totalement autre chose et je m'en fiche un peu. Mais ça arrive et puis voilà, c'est tout. Surtout que parfois ils font la même chose, donc forcément quand on se comprend à peu près, ça marche plutôt bien. Après c'est vrai qu'il y en a certains qui vont quand même insister, qui vont être là, il va y il va être vachement tard. Par exemple, je pense notamment pendant les les grandes vacances, il y avait des moments où je me faisais des énormes sessions, par exemple et je restais jusqu'à 2:00 du matin et j il y avait il y en avait, ils comprenaient pas: «Mais pourquoi tu restes pas plus? Mais pourquoi tu joues pas plus?» Et je suis là: «Mais, oui, mais écoute il y a quand même un décalage horaire, heu, faut faire un peu attention quand même. C'est c'est pas forcément une heure où je suis censé être réveillé, laissez-moi dormir un peu quoi».
Mouais. Mmh mh. Mouais. D'accord. Mmh mh. Mouais. Ouais. <chuckles> Ouais, c'est compliqué. Mouais, ouais, ouais. D'accord, OK. Donc tu arrives quand même à gérer ça, heu, via le la communication quoi, directement.
Oui totalement, je pense que communiquer, dire ce qui va pas, dire ce qu'on ressent, c'est le moyen plus simple, en fait, d'éviter d'avoir d'autres problèmes. Je pense que vraiment, pouvoir dire à quelqu'un que, ben en fait, heu, que ça ça nous convient pas, d'imposer nos limites à un moment donné. C'est vraiment je pense, heu, le 1er pas pour se sentir mieux, et dans sa vie, et que la personne en face se sente mieux dans sa vie aussi. Je pense que mes amis, par exemple, quand je leur explique les choses directement et simplement, je pense qu'ils comprennent beaucoup mieux. Plutôt que si je me mets à leur mettre des petites pincettes et j'essaie de mettre les formes et cetera.
Mouais. OK. Mmh mh. D'accord. Et heu, fi finalement que de depuis que tu as mis en place cette, heu, ces limites numériques hein, donc que ce soit, dans dans le côté, heu, jeux, réseaux sociaux, et cetera. Qu'est ce tu as ressenti comme impact positif dans ta vie? Hein, donc que ce soit du côté, on va dire, psy psychique, psychologique, heu, avec le côté, heu, stress et cetera, anxiété. Et du côté, tout simplement, ben productivité. Hein, est-ce que ça t'a libéré un gain de temps monumental ou ça va, c'était léger quand même?
Heu, ça m'a quand même donné un pas mal de gain de temps. C'est vrai, que je regarde avant, je pense que je restais vraiment 1 ou 2 heures, heu, de plus, par rapport à ce que moi je peux faire habituellement, maintenant. C'est vrai que forcément, ça m'a libéré du temps. Ça me libérait aussi de l'énergie, mine de rien. Parce que c'est vrai que, c'est quelque chose qui pompe un peu l'énergie. Je pense notamment aux réseaux sociaux, par exemple, comme Instagram qui fonctionne vraiment comme TikTok. C'est vraiment, on va dire, heu, quelque chose qui, heu, absorbe toute ton éner énergie, sans vraiment que tu le saches, pour le coup.
Mouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mouais.
Et c'est vrai que pouvoir, on va dire, entre guillemets, «limiter» ça, ça va forcément te libérer plus d'énergie pour le reste de la journée et tu vas mieux te sentir, heu, pour tout ce que tu vas avoir à faire. Je pense, par exemple, dans mes études, vu que je suis en fac de kiné, j'ai, quand même, pas mal besoin d'apprendre, de pouvoir, heu, on va dire, développer des idées, pouvoir vraiment mémoriser beaucoup de choses et c'est vrai que ça m'aide, quand même, pas mal de pouvoir, tout simplement, avoir plus de concentration, plus d'énergie, pour pouvoir apprendre.
Mmh mh. Mouais. D'accord. Et tu penses, notamment que, bah, du coup, le numérique, heu, il amplifie certaines émotions, certaines anxiétés? Hein, du coup, dans le côté négatif ou justement des formes de de comparaison sociale? Heu, bah, je pense notamment à Insta, qu'on a abordé où notamment on voit des personnes plus belles que nous, plus musclées que nous, et cetera, plus fortes que nous. Est ce que tu penses que ça joue un rôle là-dedans?
Oui, je pense qu'il y a a beaucoup de personnes qui peuvent se mettre à complexer. Je pense, par exemple, aux inflié aux influenceurs qui vont, heu, être dans tout ce qui va être développement personnel, développement physique, des coachs un peu en musculation, et cetera. Je pense que forcément, on on a envie en fait, d'ê d'être comme la personne, de refléséter de refléter cette image aussi et je pense que, parfois, c'est vraiment quelque chose de négatif, dans le sens où s parfois c'est vraiment pas atteignable. Je pense, par exemple, heu, aux influenceurs de la musculation en général. Moi, avant, je pensais vraiment que tous ces corps là, tous les corps de bodybuilders vraiment très développés, très définis, c'était quelque chose d'atteignable, heu, sans vraiment se doper ou quoi et puis, avec le temps, j'ai eu cette prise de conscience où, heu, la plupart d'entre eux vont mettre cette image en avant, mais vont pas forcément montrer les risques liés au dopage et cetera. Et donc forcément c'est c'est quelque chose qui, moi, sur le coup, m'avait un peu choqué. Forcément, quand tu es un peu ado, tu comprends pas forcément tout d'un coup et comprendre ça d'un coup, ça ça, en fait un peu, un espèce de mini choc. Mais, heu, s vu qu'après j'ai réussi à comprendre ça, j'ai pu avoir une, comment? Une vision différente sur ma pratique, en tout cas personnellement pour, on va dire, heu, mieux me développer et plus sainement surtout. Tout simplement quand je fais de la musculation maintenant, j'essaie simplement de me dépasser moi-même et pas de dépasser d'autres personnes que je peux voir sur les réseaux sociaux, quoi.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Tu as réussi à gagner de la maturité et notamment, ben, à comprendre, on va dire, cet environnement qui est plutôt toxique et faire en sorte que, bah, ça t'impacte pas, voire peu quoi. Et faire en sorte que tu évolues et que tu tu apprennes de tes erreurs quoi.
Oui totalement. Je pense que pouvoir se remettre en question, remettre en question les informations qu'on peut voir, c'est c'est vraiment quelque chose de de positif. Je pense qu'arriver vraiment à, heu, on va dire, comprendre nos défauts, analyser un peu nos problèmes, voir un peu les points où ça bloque. Je pense que c'est vraiment quelque chose, heu, qui nous fait avancer directement. Je peux par exemple, parler en musculation, mais je pense que dans tous les domaines, c'est à peu près la même chose. Je pense que si par exemple moi, heu, dans mes études, j'essayais tout le temps de de com de me comparer aux profs, d'essayer de faire le mieux possible, et cetera, je pense que j'avancerais pas. Je pense qu'il faut aussi prendre un peu des modèles, heu, un peu plus réalistes, des modèles un peu plus proches peut-être, qui soient peut-être pas aussi développés que ce que nous on peut voir. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider.
Ouais. Mmh mh. Mouais. Ouais, ouais. Mouais. D'accord donc globalement la la clé pour on va dire, heu, limiter, heu, ce ce ces dégâts numériques quoi dans la vie perso. C'est faire en sorte d'être on va dire entre parenthèses indifférent du moins dans le côté, heu, professionnel. Donc se se respecter se poser une limite se dire: «À telle heure je finis le travail, je suis plus, heu, dans le côté professionnel» et faire en sorte que dans le côté, heu, personnel tu fais en sorte ben, que tout simplement, heu, si une personne veut te parler en dehors d'un horaire qui te pose problème, tu lui communiques directement l'information et heu, tu tu tu es tu fais en sorte que, bah, tu te limites, heu, un certain nom heu, nombre d'heures, heu, par rapport aux écrans quoi.
Oui totalement. Oui totalement, je pense qu'arriver à se limiter, heu, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie privée avec les écrans, c'est vraiment quelque chose de positif et je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire.
D'accord, beh écoute, ben, je te remercie pour ta pertinence dans tes propos. C'était vraiment très, très intéressant, pour le coup.
Je te remercie aussi pour ce bel échange qu'on a pu avoir.
Merci.